Ja, ganz genau. Äh, allerdings, bis es zu dem Punkt kam, äh, muss ich auch sagen, das war nicht so also, nicht so einfach innerlich einfach zu sagen: „Och ja, äh, dann fliege ich halt mal 'n Jahr ans andere Ende der Welt.“ Also, das da gab's schon erhebliche innere und auch äußere Hürden, ähm, kann ich dazu sagen.
Ja, kann kann ich mir vorstellen. Ja, da werden dir auch wahrscheinlich deine Eltern oder was weiß ich, äh, gesagt haben <snorts> und versucht haben, dir ins Gewissen zu reden: „Meinen Jungen, äh, hast du dir das auch gut überlegt?“ und Konsorten, ne?
Ja. <chuckles> Ja. Klar. Genau, also, erst mal hatte ich diese inneren Widerstände, dass ich dachte: „Oh, packe ich das und wo schlafe ich denn überhaupt und wie wie verdiene ich mein Geld und frisst mich jetzt 'n Kr frisst mich jetzt 'n Krokodil oder 'n Hai.“ <chuckles> Ja.
Ja. Ja, genau. Richtig. Ja. Richtig, ja. Oder oder diese Windhunde. Es gibt doch die Dingos in Australien, glaube ich, ne? Diese diese freilaufenden, äh, denen möchte man ja auch nicht unbedingt über 'n Weg laufen.
Genau. <chuckles> Ja. Genau, du sagst es, ja. Äh, ja, und dann eben die äußeren Widerstände, wie du wie du schon sagst, ne, dass halt die Eltern das auch nicht so toll finden und sagen: „Wie jetzt, du warst immer gut in der Schule und machst jetzt 'n gutes Studium und statt Karriere jetzt irgendwie 1 Jahr Urlaub, wie jetzt,“ ne? <chuckles>
Ja. Ja. Ja. Und und war das fü war das für dich jetzt auch keine emotionale Hürde, deine Eltern und vielleicht Freundin oder, was weiß ich, oder auch andere Nahestehende für 1 Jahr zurückzulassen?
Ähm Ähm, also, meine meine Beziehung zu dem Zeitpunkt, die ging- ging gerade kurz vor dieser Reise zu Bruch. Von daher gab es gab es gar nichts nichts ni nicht was gefehlt hätte. Ähm
O okay. Ja. Äh, ja. Okay, ja.
Aber natürlich hatte ich im Vorwege schon so 'n bisschen die Sorge, dass ich meine Freunde und Familie, hm, sehr vermissen würde. Hm, allerdings war das dann im im Nachgang einfach auch 'ne wichtige Erfahrung. Und dank der technischen Möglichkeiten heutzutage, äh, mit der kostenlosen Kommunikation übers Internet und auch Videotelefonie kostenlos, hm, ging das ganz gut.
Ja. Ja. Genau.